अ, देखिए सोशल मीडिया चूँकि मेरा एक काम का हिस्सा भी है, तो सोशल मीडिया के बिना तो दिन मुकारना अ, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर उसके बिना मैं अ, दिन बिताने लगा तो फिर सैलरी नहीं आएगी मेरी। और आप कह सकते हैं देखिए लिंक्डइन भी जो है वो सोशल मीडिया का ही पार्ट है और एक अलग प्रोफ़ेशनल नेटवर्क के लिए बना हुआ था। अब मेरा काम जो है वो सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड है और तो हमें लिंक्डइन की ज बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। रोजाना आप समझिए कि लिंक्डइन का एक और एक पेड टूल आता है, लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर उसको कहते हैं, तो वो अ, मेरे पास हमेशा ओपन रहता है, 24 घंटे बल्कि ओपन रहता है। मैं लैपटॉप अपना बंद भी नहीं करता हूँ कि कब किसका रिप्लाई आ जाए,।हाँ, कि जी।
अच्छा। <chuckles> मुश्किल है फिर तो। <laughs> अच्छा। बिल्कुल, सही बात है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, फिर तो ज़रूरत होगी आपको। हुँ। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा। अ, काम करना है काम करने के चक्कर में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपकी सुबह की दिनचर्या कैसी रहती है? जैसे आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, है ना? हे आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड काम भी है। तो ऐसे में आपकी दिनचर्या कैसी रहती है और सुबह उठ के आप क्या करते हैं? फ़ोन चलाते हैं या कुछ और करते हैं? क्या प्रक्रिया रहती है आपकी?
अहाँ। अब मुझे लगता है कि इस देश के हर युवा से आप पूछेंगे तो वो एक ही जवाब देगा, वही सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले फ़ोन हमारे हाथों में होता है। हाँ, <chuckles> अब फ़ोन आप देखते हैं कि भाई किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं किया, किसी ने इंस्टाग्राम अ, मत अच्छा देखिए, सबसे कितनी दुविधा वाली बात है ना, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पहले क्या चेक किया जाए? <chuckles> और अ, मैं खुद ये इसलिए भी सोचता हूँ हाँ, इतने सारे ऐप्स हैं, आप मतलब सोचते हैं कि भाई आप पहले व्हाट्सएप के मेसेज़ देख लें या इंस्टाग्राम के चेक कर लें। फेसबुक तो हालाँकि अब कोई उपयोग करता नहीं है। ये अ, केवल सीनियर सिटीजन <chuckles> मुझको लगता है यूज़ करते हैं और बाकी अ, नई पीढ़ी तो पता नहीं डिस्कॉर्ड भी यूज़ करती है, अलग-अलग तरीके बहुत सारे ऐप्स हैं। हाँ, जी।
<laughs> फ़ोन पकड़ते ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो है। हुँ। <laughs> ऐप्स ही बहुत हैं। बिल्कुल। <chuckles> ये तो बात सही है। हाँ, अलग-अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल, सही बात है। तो ये मुझे लगता है, ये प्रश्न ज़रूर पूछना चाहिए आपसे कि सोशल मीडिया एक आदत है, हैबिट है या फिर ज़रूरत है?
हाँ।